Oye, me gustaría saber, ¿c cuál es tu experiencia con con estos escenarios donde cómo romper el hielo con desconocidos que podrían llegar a ser tus amigos?
Ay, fíjate que es curioso porque a veces, por ejemplo, yo soy una persona demasiado extrovertida, entonces a veces que vamos a fiestas así con mis amigas, eh, obviamente me ha tocado a veces que a veces o sea, voy sola y es como no me gusta estar sola, entonces como que, pues, no sé, de repente vas a la barra, pides como un drink o algo así y ya luego, pues no sé, alguna chica está también por ahí que va sola y ya pues no sé, como que empiezas a bailar o te empiezan a platicar cosas y ya luego termina siendo amiga. O también cuando voy con mis amigas, por ejemplo, no sé, a cenar o luego nos vamos a algún bar o de antro, eh, también es como supercómico porque termina haz de cuenta que no sé, estás en el baño con las niñas platicando, cansan cantando alguna canción y de repente es como: "Ay, a mí tambièn me gusta esa canción" y empiezas a bailar con ellas y ya luego sales del baño y ya te quedas como junto con ellas y ya pues te hiciste amiga de ellas.
Okey. Claro. Claro. <chuckles> Claro. Ah, okey, mira, es una manera bastante dinámica, bastante curiosa de cómo pues sí, ¿no?, puedes hacer a amistades de una manera bastante rápida. Oye, y y en esta en esta dinámica, bueno, esta estos escenarios los cuales puedes, de alguna manera, conectar rápido con personas, ¿se te dan en cualquier lado o sola o solamente en estos que me pudiste compartir?
Pues, fíjate que también puede ser en fiestas o en reuniones, o sea, de algún lugar que, pues, no sé, que vayas y de repente te ponen como en una misma mesa con otras personas desconocidas. Casi siempre, te digo, voy con una alguna amiga, pero yo, como soy una persona bastante social, entonces me considero que no se me dificulta tanto hacer amigos como, tengo otras amigas que de plano mira, o sea, hay chicas que llegan y les empiezan a sacar plática y ellas, o sea, aunque quieren ser sociales, de verdad no les sale como, pues, no, o sea, no no saben cómo ser sociales. Y una vez una de mis mejores amigas así le pasó, justamente cuando ella y yo, no nos conocíamos todavía. Ella me acuerdo que llegó al salón de clases y ella, pues, se acaba de cambiar de campus. Ella estaba en otro lado y se cambió a nuestro campus. Entonces llegó, pues, no le hablaba a nadie y justamente se sienta al lado de mí, y me acuerdo que me preguntó por algunas plumas o algo así, que si yo traía. Le dije: "ah, sí, claro que tengo algunas". Y ya luego me acuerdo que ya salimos del del salón y me dijo: oye, tus plumas, perdón, no te las entregué. Y ya le dije de que ay, me las quería robar, ¿verdad? Y me empece a reír, y ella de que ay, no, no claro que no. O sea, como que ya se lo tomó demasiado personal, le dije: "no te creas, o sea, es broma, es es broma lo que te dije", "no, no, de verdad, no te las quería robar, o sea, solamente se me olvidó".
Claro. Claro. <laughs> Claro. <laughs> Okey.
Y ya le dije: es broma, o sea, no te preocupes, o sea, no pasa nada, si quieres quédatelas, pues, tengo más. Y ya como que desde ahí me acuerdo que ya empezamos a platicar y todo, y a la fecha todavía me dice: "es te lo juro que no sabía cómo hacer a una amiga". O sea, como que le costaba tanto trabajo que quería seguir la conversación, pero pues, no sabía cómo, y yo, o sea, como riéndome de lo que le había dicho, y ella como que se la tomó muy en serio, no sé, hay gente así.
Claro. Ah, de verdad. Okey, guau. Claro. <chuckles> Así es. Wao. Qué qué chistoso por esa parte. Y ahora esta parte de que eres extrovertida, ¿siempre ha sido así o, y o o hubo un momento en tu vida que cambiaste a ser una persona así?
Fíjate que desde que me acuerdo siempre he sido así, sí como que siempre he sido como demasiado abierta y demasiado social creo, pero obviamente hay momentos en mi vida en que, pues, también he estado triste y que no quiero, pues, no sé, hablar con nadie como que quiero que me dejen sola, y así es cuando mis amigas saben que me está pasando algo porque me dicen: "No, tú siempre eres súper platicadora, siempre estás haciendo como, pues, muchos chistes, como que siempre nos estás contando algo," y cuando no les contesto, no les hablo, o hasta el humor, o la actitud, saben que me pasa algo.
Claro. Así es. Claro. Okey, ¡guao! Yo creo que es una una cualidad, ¿no?, y una ventaja el ser una persona extrovertida porque te abre bastantes puertas, conoces muchas amistades, ¿no? Y ahora, ¿recuerdas algún momento en tu vida donde, a lo mejor, sí te moviste un poquito a lo mejor con pena, o un poquito más tímida o, de plano no hubo ningún momento que tuviste, digamos, esos momentos?
Sí. Fíjate que sí, yo creo que va a ser cuando me cambié de país, porque, como que llegar a un país nuevo, que no es tu idioma, o sea, no hablan, pues, el mismo lenguaje que tú. Como que al momento de expresarte, tú quieres decir alguna cosa, pero, no sé, como que yo me costaba mucho trabajo querer traducir todo en mi cabeza antes de decirlo como para que sonara bien, que obviamente, pues, algunas cosas no tienen sentido en inglés o en español cuando las traduces y era como algo bien raro, porque yo le decía a mi esposo: "Es que, o sea, quiero como hacer amigas," pero no sabía cómo, o sea, como que toda mi batería social se quedó en México y, yo a veces le decía: "Es que si tú me conocieras que buena onda soy en español," o sea, de verdad si, no sé, soy muy diferente. En inglés trato como de pues sí, ser amable y todo, pero no sé, como que todavía no he encontrado esa parte de mí que pueda expresarse como yo soy siempre.
Claro. <laughs> Claro. <laughs> Claro. Claro, lo imagino, ¿y me podrías platicar un poco cómo fue que agarraste esa confianza, cómo fue ese proceso?, ya que estabas viviendo, eh, en Estados Unidos.
Fíjate que todavía sigo trabajando en eso, todavía n tengo apenas año y medio aquí, entonces no, pues, no es tanto, tampoco es tan poco, pero cuando entré a la universidad fíjate que fue donde me costó más trabajo porque, pues, una, o sea, iba sola, no tenía amigas, no tenía alguien como que, pues no sé, con quién hablar, con quién juntarme.
Claro. Así es.
Me acuerdo que, pues, todas hablando como tan rápido en inglés. Me acuerdo cuando me presenté así como en el grupo y todas de que: "Ay qué padre que eres de México", o sea, hasta eso me recibieron bien pero obviamente tú, no sé, como que tú sientes cuando hay grupitos, por ejemplo, aquí se juntan, por ejemplo, todos los asiáticos, todas las que son como, mm, no sé, blancas, todas las que son como de color y así, entonces también obviamente hay bolitas, pues, no sé, de latinos, pero pues, en la universidad no hay nadie que sea latina, y yo así como: "pues, es que no sabía a qué bolita juntarme o con quién irme", no sé, era bien raro, eh, porque siempre, te digo, he tenido muchísimas amigas y siempre he hecho como amigos muy fácil, pero acá como que no, no sé, mi batería no estará al 100%, yo creo.
Okey. Claro. Así es. <laughs> Claro. Okey. <laughs> A lo mejor falta un poquito más de adaptación, ¿no?, puede ser, que un poquito más y se te va a facilitar un poquito por ese lado, y ahora, eh, ahora que es cuando llegaste allá, ¿cómo fue, eh, bueno, con la primer, digamos, amistad que pudiste, de alguna manera, conectar? ¿Me puedes contar cómo fue esa experiencia?
Sí, yo creo. Pues sí, fíjate que al final me terminé j juntando con las niñas asiáticas. Eh, ellas son como súper lindas, son como así como. Obviamente no tienen el inglés tan marcado, algunas sí han nacido aquí, otras emigraron igual que yo, Pero, fíjate que esa como, ¿cómo te digo?, como el contraste de culturas de cómo son ellas y, pues, yo lo que les contaba y así, como que ha sido padre porque con ellas me empecé, pues, a hablar porque estábamos en el mismo salón.
Okey. Claro. Muy bien.
Y una de ellas cumplió años, entonces pues ya yo le di me acuerdo que le di un abrazo y y me dijo ella: "Ay qué padre eso siempre hacen en México, ¿verdad?, como que se abrazan y como que saludan en la mejilla," y yo me quedé como: "¿Y eso no lo hacen aquí o qué?" O sea, como que no sé. Y me dijo: "No, es que nosotros como que respetamos mucho el espacio personal." Como que ellos siempre es como que se agarran de los brazos, o sea, como como si fueran a orar y solamente es como que se flexionan con la cabeza
<laughs> <chuckles> Claro. Okey.
y ya cuando son amigos muy cercanos, pues, ya se pueden dar un abrazo, pero no es normal que se den besos en la mejilla, ni que se acerquen tanto y así, como que tienen demasiado el espacio personal. Y yo dije: "Ay, qué extraño," o sea, pues, no sé, eso hacemos en México.
Claro. Así es. Claro, guau, qué interesante, entonces, digamos, con esas personas asiáticas fue, digamos, cuando conectaste con con algún de alguna manera, ¿no? ¿Y y cómo fue llevar esa amistad?, ¿cómo fue, de alguna manera, que, eh, pudiste, pues sí, co as conectar y y, de alguna manera, ya llevarte con ellas más seguido?
Pues, fíjate que, al inicio sí me costó un poco de trabajo porque de verdad no tenía ni idea de cómo hablar con ellas, no sabía, pues nada, o sea, ni siquiera es como que aparte entre ellas hablaban como, creo que algunas son de Corea, algo así, o de Japón, no sé ni de dónde son, eh, pero, porque, yo no les entiendo ni siquiera, entonces, solamente cuando están conmigo hablan, pues, en inglés, pero cuando no están conmigo, pues, hablan en su idioma, y a veces como que digo, no sé, porque se me hace raro, hasta me han enseñado algunas palabras que obviamente, pues, no sé pronunciar o luego me enseñan como, pues, no sé, su Instagram, algunas fotos de cuando estaban todavía allá, y algunas te digo que ya nacieron aquí en Estados Unidos, pero, pues, siguen teniendo su cultura de de su país, y a veces yo les enseño, pues, la cultura de nosotros, y fíjate que, algo muy curioso fue que la película de Coco, ah, porque yo les conté del día de los muertos y todo eso como nuestras tradiciones, y ya luego ellas me dijeron de que: "Ah, nosotros también tenemos algo así", pero, no es como tal día de muertos, es como llevar una ofrenda al al cementerio, o sea, en vez de hacer como todo esto del altar, ellos solamente llevan como una ofrenda ciertos días del año y ya, pues, se ponen a rezar, van con personas así como importantes de su familia, y dije, ah, bueno, se me hizo interesante y les encantó la película de Coco allá, pero allá se llama Recuérdame, como Remember Me.
Claro. Claro. Okey. Ujú. Okey. Claro. Okey, claro. Órale. Órale. Claro. Perdón, ajá, claro, órale, guau, qué interesante eso de, entonces, tienen cosas similares con el día de muertos de de este lado, ¿y y y cómo es?, a ver, cuéntame un poquito más de eso.
Ajá. Sí. Pues, fíjate que a mí se me hizo curioso porque yo no tenía ni idea, yo había visto un reportaje que según la película de Coco no iba a llegar a Asia, por eso fue que te digo de la película de Coco, porque yo había visto que no iba a llegar a Asia porque ellos no tienen como tan permitido como es que para ellos es como diferente, como ellos tienen la percepción de que estamos nosotros como recibiendo a los muertos, como adorando a la muerte y así, y ellos pues no lo ven de esa manera, tuvieron que cambiarle como el significado de lazos familiares y por eso también le cambiaron el título de Remember Me, y fíjate que, en el Disney de Japón tienen un área de Coco y yo tampoco sabía eso, o sea, luego me metí investigar y dije: "Ay qué cool", o sea, hay mariachi, hay Día de Muertos, venden churros, o sea, todo eso que yo no tenía ni idea, yo pensé que era solo como en el Disney de aquí de Los Ángeles.
Claro. Oh, ¿a poco? Okey. Claro. Órale. Guau. Okey, sin duda, suena interesante, eh, saber y conocer esa perspectiva que tienen ellos del Día de Muertos de acá, ¿no?, no no sabía eso que me acabas de decir, ¿no?, que ellos piensen que bue es como cierto, cierta alabanza a la muerte, ¿no?, por esa parte se me hace bastante interesante, y y y di y y aparte de eso, ¿crees que hubo otra cosa con la cual pudiste conectar con ellas?, así, a lo mejor, una tradición, alguna perspectiva o idea, o simplemente fue el choque de de que venían, eh, a lo mejor, ellas también de otro país, ¿cómo fue eso?
Sí. Yo creo que fue ese choque lo que nos conectó. O sea, como que ellas venían también de otro país y como también estar como aprendiendo hablando inglés y así, como que eso fue yo creo que lo que nos conectó mucho. Ahorita, pues, ya me han dado a probar, por ejemplo, el ramen y lo que comen, que yo en algún momento lo había probado, pero no como ellos lo comen, o sea, de que le ponen el huevo y todas esas cosas.
Claro. <chuckles> Así, es.
Y por ejemplo, a veces traían, no sé, como dulcecitos raros que a veces los probaba y era como, ay, qué extraño.
<laughs> Claro.
Pero fíjate que también comen picante, o sea, su picante es diferente al de nosotros, pero sí comen chile. Sí.
Oh, sí, claro. Es es cierto, ta se dice que también, incluso algunos dicen que, a lo mejor, ellos comen un poquito más pi picoso que nosotros, ¿no? Y eso es lo interesante, porque, eh, el el que ellos también, por ejemplo, s aquí en México o en la parte de Latinoamérica se sabe que el mexicano es el que come, eh, lo más picoso, ¿no? Pero también dicen, que los que han ido a allá, a estos países asiáticos, también comen o consumen muy picante, ¿no? Y y y en esta parte, el el picante que probaste, ¿sí era bastante picoso, se asimilaba al mexicano, o cómo era eso?
Más chile, sí. Sí, fíjate que si estaba picoso, yo como que lo subestimé muchísimo, porque yo dije: "Ay, pues, ¿qué tanto puede picar?". Pero ya cuando me dieron, dije: "No manches, sí está picoso". O sea, yo creo que el que me dieron no no sé, porque ellas me dijeron que todavía había algo más picante, que era, no me acuerdo el nombre, pero cuando me lo dieron a probar sí dije: "Oye, sí está picoso esto". Y ya nada más empezaron a reír, porque obviamente se conoce de que en México sí comemos muchísimo picante, y ellas así como que me preguntaban: "Pero, ¿cuál es tu comida más picosa?". Y ya, pues, yo les contaba. O luego la Valentina, yo les decía como la Valentina, la Tabasco, son como las más, no sé, más tranquilas, pero puede estar el habanero, que ese sí está demasiado picante. Y ya me decían: "Ay, un día deberías de traerlo para que nos des a probar".
Claro. <chuckles> Claro. Así es. Claro. Órale. Sí, sin duda, yo creo que deberías compartir con ellas un poco esa parte o esa salsa más picosa que tienen de familia, ¿no? Y y ver hasta quién come un poquito más picoso, sería bastante interesante de hacerlo, ¿no?
Sí. Bien enchilada al rato. <laughs>
Yo creo que sí. <gasps> Y, bueno, pues muchas gracias, siendo la plática, una charla bastante interesante, la verdad, eh, cómo has manejado esa parte de ser extrovertida, ¿no? Y cómo, de alguna manera, te ha funcionado para lo que es el generar vínculos, crear amistades, y de alguna manera, cómo esto también te ayudó a llegar a un país nuevo, el que no se te difi dificultara totalmente, eh, de otra manera, ¿no? A la a lo, como fue.
Sí. Así es, también gracias a ti por escucharme y por hacerme estas preguntas tan lindas. Que estés muy bien, cuídate.
Claro que sí, hasta pronto.
Hasta pronto.